E aí mesmo acordando às 03:00, você não tá conseguindo se concentrar? O que que tá tirando a sua concentração?
<clears throat> Então, esse horário eu consigo, eu gostaria de conseguir num horário mais normal, entendeu <laughs> <sniffs> Exato, é o que eu faço.
Ah, tá! Você faz esse das três da manhã, você tá querendo tá. E às 03:00, eh, realmente é um pouco incômodo, pra manter as outras atividades do dia, né. Acordar nesse horário
Total, porque daí chega aí 7:30, eu tô igual zumbi.
É, você não dormir. <chuckles>
Exatamente, exatamente.
E não dá pra você fazer isso na sua rotina, e dormir às 07:00 e acordar às 11:00, meio dia pra almoçar. <chuckles>
Até que daria, só que daí, eu fico mais grogue do que eu tava antes de acor antes de dormir, entendeu? Essa dormida, assim, no meio do dia, pra mim não funciona.
Ah. Não funciona então, tá.
Não, não, essa é a dificuldade.
É, então